Oye, ¿sabes?, eh, la verdad es que ultimadamente he sentido, eh, mucho lo que es la culpa por algunos errores del pasado, eh, malas elecciones. Y me hacen, eh, reprocharme mucho mucho en mi cabeza y recordarlos, eh, saber que estuvo mal algo, que o alguna decisión que tomé, y me quitan como mucho la tranquilidad, ¿sabes? La verdad es que tengo ese problema, y no me deja estar tranquilo. No me permite enfocarme en muchas cosas. La verdad es que es algo que me está, eh, abrumando, un poco, para ser sinceros.
Y, ¿por qué? ¡Oh no! Ujú. Sí, me imagino. Primero que nada, pues, entiendo un poco la situación por la que estás pasando. Y pues mira, vamos a platicarlo un poco y encontrar una solución. Me gustaría saber un poco más de contexto. No sé, cuánto tiempo llevas, eh, pues, entiendo, pues esta culpa, y también si me puedes platicar un poco qué eses estos errores que son los más persistentes que vienen a tu cabeza, que dices, bueno, esto lo hice, pero no me está dejando avanzar.
Sí, mira, la verdad es que, eh, pues, tengo aproximadamente más de 2 semanas con con esto con este sentimiento. Eh, y sí, como te digo, a veces me pasa en la noche, y justo es cuando tengo que dormir, y descansar, y no puedo. Entonces sí tengo 2 semanas aproximadamente un poco más. Y bueno, la verdad es que, eh, pues 2 de los de los errores que que más siento, eh, pues bueno, uno fue, eh, dejar un un trabajo que que tenía, uno fue uno fue ese. Y pues, eh, la verdad, el segundo fue, porque el automóvil que tenía, eh, pues, lo vendí y la verdad es que todavía no no uso ese ese dinero, pero, porque me servía para muchas cosas ese automóvil. Pero ahora que quiero poner algún negocio, la verdad es que no me llegan las ideas de qué, y pienso que tal vez, eh, no debí hacerlo, incluso, pues bueno, también, eh, he recibido por ahí algunos reproches de familiares de que no debí no debí venderlo y todo esto, ¿sabes? Entonces e esos son pues más que nada de los de las las dos cosas.
Okey. Ujú. Ujú. Ujú. Ya. Que. L lo lo que está ocupando tu mente, ¿no?
Sí.
Okey, a ver, me gustaría como ir justo un poco antes de que, eh, tomaras esta decisión, y preguntarte cuál fue el motivo que una centrándonos en el tema del trabajo, ¿por qué decidiste dejar este trabajo?
Okey, pues bueno, mira, eh, para ser sinceros en este trabajo, yo ya tenía aproximadamente 4 años y me pasaron a un proyecto en el cual pues, eh, se requería mucho más más de mi tiempo. Este, literalmente estaba casi todo el día en el trabajo, y, eh, pues bueno, la paga aumentaba muy poco para el trabajo adicional que se hacía. Entonces yo intenté quedarme con la otra línea en la que estaba, pero no me dejaron entonces, eh, yo decidí por eso mejor mejor renunciar y pues bueno, eh, empezar con otros planes o añadirlo a mi currículum y algo, pero, eh, bueno, la verdad es que igual de esa parte, pues he recibido el reproche porque pues me comentan que, eh, pues, qué pasa si no encuentro algún empleo parecido o algo mejor o igual, ¿sabes?
Ujú. Ya. Guau. Ya. Bien. Ujú, okey, entiendo, y, mm, quiero imaginar que un poco el tema de vender tu carro viene por este tema de: "Okey, voy a dejar mi trabajo y si vendo mi coche, puedo emprender algo", ¿es correcto?
Así es. Sí, sí, exactamente. Era la la idea emprender algo. Y pues, hasta la fecha no he hecho nada. Entonces siento que lo fue un desperdicio el haberlo vende Sí.
Okey. Ujú. Que no fue buena idea. Okey, primero que nada, quiero que entiendas que estuvo bien la decisión que tomaste, el renunciar a un trabajo, aunque pudo afectar el tema de la estabilidad económica. Pues, al final es una decisión que pensaste para bien, ¿no? No fue ni una decisión arrebatada, ni una decisión para perjudicar a alguien. Entonces, por ahí deberías empezar un poco a disminuir este sentimiento de culpa, ya que pues sí, justo como lo expresas, y qué bueno que lo reconoces, decidiste dejar este trabajo, porque estabas sobrepasando como tus límites, ¿no? Estabas esforzándote más por una paga prácticamente igual, y que eso con el tiempo, si lo dejabas pasar, pues, se podía convertir en algo de salud mental, en salud física, que tuvieras mucho estrés, ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, pienso que el que puedas darte cuenta de inicio, pues, te ayuda, pues, bastante. Ahora el tema de que hayas vendido, eh, tu carro para generar un emprendimiento. Me gustaría hacerte saber que pues un emprendimiento no sucede de la noche a la mañana, ¿no?, y que relativamente llevas poco tiempo. Dos semanas me comentabas, si no mal recuerdo, de que, eh, saliste de tu empleo, entonces, debes de darte un tiempo para hacer una búsqueda de empleo. Si es que te interesa volverte a integrar como a una oficina, a una fábrica. No sé, pero también debes buscar como esta, eh, forma de introducirte en el medio del emprendimiento y empezar a buscar cosas. Eh, como, ¿qué te gustaría o qué pensabas, eh, buscar cuando estabas, eh, pensando en emprender?
Eh, bueno, la verdad es que algo de lo que pensaba hacer, era justamente un pequeño, un pequeño restaurante de comida típica. Entonces, eh, sí, ese era, eh, más que nada la bueno, es la primera, la primera idea. Entonces, eh, sí, esa, esa era la primera opción. Exacto.
Ujú. Okey. Okey. Eso era como la idea. Okey, mira, podrías empezar justo Bueno, me comentabas también que el tema, como la familia, pues está recibiendo ciertos reproches, ¿no? Tal vez, ¿has intentado sentarte a hablar con ellos y explicarles cómo te sientes, cómo te ha afectado, pues esta separación del trabajo también el desprenderte de tu carro?
Exacto. Eh, la verdad, ahora que lo comentas, no lo he platicado, eh, tan a fondo porque pues, eh, más que nada, pues lo que he recibido es como pues, eh, más que nada los comentarios, un poco de regaño de que no era no era la mejor fecha para renunciar, que pude haber esperado al siguiente año a principios para recibir pues los bonos de fin de año y todo esto, ¿sabes? Entonces, eh, sí, siéndote sincero, no me he sentado a, a platicarlo a fondo, como me dices.
Okey. Ujú. Mira, como sugerencia, lo ideal sería sentarte con estas personas. Quizás no para hacerlas cambiar de opinión, pero sí para que al menos tengan este antecedente de cómo te sientes y quizás puedan ellos ayudarte. Pero, ¿no sé si tienes algún amigo, algún vecino, una pareja, alguien que consideres que pue que pueda estar siendo tu apoyo? ¿O sea que literal esté ahí contigo sin juzgarte, sin decirte algo mal?
Eh, sí, la verdad es que sí, sí podría, eh, platicarlo con un par de amigos que, eh, pues, ahora que lo comentas, ellos tuvieron en algún momento una situación un tanto similar.
Ujú. Ah, mira, ujú.
Este, entonces te sí podría podría hablarlo con ellos, la verdad.
Sí, mira, creo que buscar una red de apoyo que te pueda entender, sobre todo, pues, si ya pasaron ellos por una situación similar, te caería muy bien justo para empezar a drenar como este sentimiento de que las decisiones que tomaste estuvieron mal, ¿no? Y a la parte de eso, pues, también comenzar a trabajar, en este proyecto de emprendimiento, y que también no te empieces a sentir frustrado, porque las cosas no se dan al instante, ¿no? Al final, como todo, es un proceso y ahorita me comentabas, ¿no?, querías poner un restaurante. Tal vez, el restaurante no va a salir en 1 mes ni, en 1 año, pero puedes empezar a hacer, eh, pequeñas pruebas, ¿no? A lo mejor, eh, hacer platillos para venderlos en tu casa o vendérselo a tus amigos, empezar a hacer, eh, comida para algún evento social pequeño. Y así poco a poco ir dándote a conocer recibiendo un poco de dinero, y empezar a invertir, pero que no empieces a sentir como que tienes que hacerlo ya, ah, de hoy para mañana, y que todo funcione, porque también te vas a frustrar, ¿no? Entonces, que no lo veas, eh, como tan presionado. Pero dime, ¿has empezado a buscar, cómo empezar a ejecutar este proyecto?
Eh, bueno, mira, la verdad es que sí lo, lo había estado pensando un poco, pero, eh, sí, eh, como lo comentas, lo quería hacer bastante rápido, mm, tal vez no de la noche a la mañana, pero sí, es sigue siendo muy rápido para, para lo que implica toda, mm, toda la logística de abrir un, un restaurante, aunque sea pequeño, eh, sí había pensado un poco, eh bueno, lo que eran, eh, los, los gastos, eh, en los trabajadores que pudiesen, eh, requerirse, e igual de mi de mi tiempo, pero para mí era simplemente como okey, vamos a comprar el suministro de todo lo que necesitamos y, eh, empezar a, a realizar ya todo en aproximadamente un par de semanas, y esto entonces lo había pensado, pero, eh, no la verdad, eh, tan a fondo, o con la paciencia de que se pudiese, pudiese hacer mejor con tiempo, sino de hacerlo rápidamente para no estar recibiendo, pues estos reproches y todo, ¿sabes?
Ujú. Sí, claro. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, entiendo que justo de ahí viene un poco esta este sentimiento de culpa, ¿no?, que pues para ti fue como: "Me salgo de trabajar y rápidamente voy a tener ya mi proyecto". Entonces creo que sí deberías de trabajar en esta parte de okey: "Ya no estoy trabajando. Tengo estos ahorros o este dinero por el carro". Entonces que empieces a ejecutar metas pequeñas para que puedas ir avanzando poco a poco y que empieces a disminuir, pues el sentimiento de culpa y también tratar de enfocarte en otras cosas que no sean como estas malas caras de de tu familia o los reproches que luego escuchas, sino enfocarte en que el realmente lo estás haciendo y que estás haciendo pequeños pasos para al final conseguir esta meta, que sería poner tu restaurante y que no te pongas como trabas ni tropieces con tus propios pensamientos de: "Tomé una mala decisión". De: "Mejor me tuve que haber esperado". Porque al final, pues no son pensamientos tuyos, sino de otras personas, ¿no? Tu decisión fue: "Quiero estar bien, no quiero estar en este trabajo y eso lo tienes que aceptar". Lo que vengan del resto de las personas, pues hazle caso omiso y concéntrate en cuál es tu meta que, como me comentabas, hoy por hoy es poner tu restaurante.
Claro. Oye, la verdad, eh, ahorita que me lo comentas, eh, me toma bastante sentido, ya que sí estaba, eh, pues poniendo más atención en lo que me decía alguien más que en lo que yo quiero hacer y te agradezco mucho por los consejos, en verdad me, me sirven muchísimo y los necesitaba escuchar.
No. ¿De qué? No, para mí un placer y muchas gracias por la confianza. Te deseo